देखिए अ, ऐसा है कि पुराने गानों में लिरिकली, जो लिरिक्स होते थे, वो उनकी लिखावट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आज भी आप सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज के लिए लिखे हैं। आज के ज़माने के लिए लिखे हैं अ, वैसी ही भावनाएँ लिखी गई हैं और बहुत अच्छे से उनको क कंपोज़िशन दी जाती थी। ये नहीं है कि अब के दौर में वैसे गाने नहीं होते। अभी भी बहुत गाने हो रहे हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा भरमार हो गई है। पहले ऐसा होता था कि 100 गाने बने हैं,
हुँ। बिल्कुल। हुँ।
100 में से अ, 50 गाने सुनने लायक हैं, 50 में से भी बच जो बचे हैं, उनमें से 30 आप सुन सकते हैं, बाकी नहीं सुनेंगे। अभी क्या होता है कि गाने बन रहे हैं, 2000। उनमें से सुनने लायक हैं, 50-20 गाने। अब वो 2000 आपके प अ, आमने-सामने ऐसे ज़ अ, सुने जाएँगे, कोई आपको रैप सॉन्ग सुनते हुए दिख रहा है, कोई आपको अ, किसी तरह का कोई अ, बहुत म फूहड़ गाना सुनते हुए दिख रहा है, जिसमें बस बीट है और कोई गाने-वाने नहीं हैं। जब ऐसा कुछ सुनते हैं और फिर अब तो रील्स और टिकटॉक का ज़माना है, तो वहाँ पे जो ट्रेंड में आ जाते हैं गाने, वो लोगों की ज़ुबाँ पर चढ़ जाते हैं, बच्चे भी उन्हीं को याद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पर फिर भी
हाँ। <chuckles> हुँ। बिल्कुल, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। लगते अ, आजकल लगता है, शायद अ, गाने बनते हैं, अच्छे रहते हैं। कुछ दिन तक हमें अच्छे लगते हैं, और जल्दी ही हमारी जो अ, रुचि बदल जाती है। कोई और गाना आता है, तो उसके ऊपर हम वो सुनने लगते हैं। शायद पहले हाँ, हुँ। तो हुँ, हुँ।
जी। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। जी, ऐसा इसीलिए भी होता है, क्योंकि अ, गाने में वो नहीं होता कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा लगता है, 1-2 बार सुन लिया, तो यार, बहुत सुन लिया इसको तो। और अ, इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे आकर खोजते हैं उसको। फिर लगता है, बहुत सुन लिया, तो फिर फिर उससे नफ़रत-सी हो जाती है। फिर पूरी ज़िंदगी उसको नहीं सुनते कभी। जैसे मैं पुराने गानों का ज़िक्र करूँ आपसे, तो पुराने गाने, जैसे ये रातें, ये मौसम अ, या फिर वो उम, बड़े अच्छे बड़े अच्छे लगते हैं आप, वो वाला, "ये नदियाँ, ये मौसम" ये इस तरह के जो गाने हैं, आप देखिए, इनका स्वाद कितना खूबसूरत है। इनके जो लिरिक्स हैं अ, जैसे "ये बड़े अच्छे लगते हैं" अ, फिर वो उसमें वो बोलता है "और? और तुम।" तो ये गाना है पूरी तरह से अ, किसी भी उम्र में, चाहे वो किसी भी उम्र के 2 लोग हों, मान लीजिए कोई 70 कोई मतलब पचास जी।
हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, ब अ, सब अच्छा रहता है। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल <chuckles> <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। अ, तो अ अ, मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप आप बहुत अच्छे-अच्छे गाने के बारे में बताया। तो जब आप ये गाने सुनते हैं, तो आपको वो समय में आप क्या करते थे? वो याद आत ये वो याद आता है कि वो गाने का, मने तब मैं गया था, या तब मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा था कि गाना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको मने सुनने पस पसंद है वो?
जी।